अच्छा, उ चलिए ये तो सही है और कहीं न कहीं वाक़ई में माधुरी दीक्षित वगैरह तो काफ़ी अच्छी भी लगती है और मेरी भी कहीं न कहीं फेवरेट रही है उस समय। तो मुझे और भी बताइए कि आपने कौन-सी मूवी वगैरह देखी है? कौन-सी फिल्में आपको बहुत पसंद आई? तो इनके बारे में कुछ बताइए और कहीं न कहीं हीरो-हीरोइन कैसे उन्होंने कोई कार्य वगैरह ऐसा किया हो, जिससे आपको बहुत अच्छा लगा हो तो बताइए।
हुँ। हाँ। हुँ। जी। हाँ, ज़रूर देखिए अ, ये फ़िल्में तो मैं देखती ही थी। अ, इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो अ, गोविंदा एक हीरो है आपने नाम सुना होगा, वो भी मुझे काफ़ी ओ अ, अच्छे लगते थे वो इतनी हँसी-मजाक वाली उनकी फ़िल्में होती थी तो मैं सच कहूँ तो उनकी सारी फ़िल्में मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। अ, राजा बाबू और मतलब बहुत सारी फ़िल्में अभी तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है पर हाँ, मतलब बहुत ही खुशनुमा फ़िल्में हुआ करती थी बिल्कुल, हाँ, तो उतनी खुशनुमा फ़िल्में इतने अच्छी उनकी कलाकारी, वो बड़ा मज़ा आता था, और मैं अगर सच कहूँ ना तो ये सारे लोगों मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और अभी के समय की अगर बात करूँ तो इनका व्यक्तित्व भी मुझे काफ़ी प्रभावित करता है, मैं काफ़ी खुश होती हूँ इन्हें देख के। तो ये कुछ ऐसे हीरो-हीरोइन है जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो अमिताभ बच्‍चन भी मुझे बहुत पसंद है मतलब कि अ, एक कोई फ़िल्म थी जिसमें गोविंदा और अमिताभ बच्चन साथ में थे मुझे देखिए नाम तो नहीं याद हाँ, ब हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वही था वो मूवी थी औ वो मूवी मुझे बड़ी अच्छी लगती है सच में। तो जब देखिए कुछ 2 मेरे पसंदीदा कलाकार 1 साथ 1 फ़िल्म में आते हैं, वो फ़िल्में मुझे तो बड़ी यादगार रह जाती हैं और कहीं न कहीं, वो हीरो का व्यक्तित्व उनका बातचीत करने का तरीका उनकी पूरी जीवनशैली, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अगर देखिए मैं बात करूँ तो अमिताभ बच्चन जो हैं अभी तो कौन बनेगा करोड़पति में आते हैं और अपनी बातें साझा करते हैं तो उन्हें देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, ये उस समय से अभी तक कार्य कर रहे हैं कितनी अच्छी बात है।
वो तो सही है। सही बात है। हाँ जी। हाँ। साजन चले ससुराल मेरा। <laughs> हाँ जी। जी। जी। वो तो है। हाँ जी, छोटे मियाँ बड़े मियाँ तो नहीं कह रही है? हाँ जी। जी। जी। जी, वो तो है।